Je voulais te parler aujourd'hui parce que je viens de perdre mon emploi et du coup, heu, je t'avoue que ça me stresse un petit peu pour l'avenir. Je sais pas trop, heu heu, comment je vais gérer cette situation pour l'instant, c'est encore un peu frais. Heu, j'ai je b je travaille j'ai travaillé pendant 3 ans en tant qu'agent de voyage dans une heu, agence de voyage et puis, hem, si tu veux au départ je me suis sentie un petit enfin sur la fin je me sentais, hem
D'accord.
<blows air> comment un petit peu stagner, tu vois? Genre, j'avais pas vraiment de réelle possibilité d'évolution, le salaire était, bah, toujours le même évidemment, heu, on avait p on n'était pas commissionné sur les ventes donc on avait même pas ce petit challenge un petit peu, heu heu, de vente et puis, ben, voilà, hein, c'est j'étais en grande distribution donc, le les horaires, heu, me convenaient pas du tout non plus. Donc, du coup j'ai décidé de, bah, de postuler ailleurs et cetera puis j'ai trouvé un autre emploi, heu, donc, complètement différent, et donc j'ai j'ai commencé en tant qu'assistante de direction
Mmh mh. Oui. OK. Oui. D'accord.
donc heu, voilà, bah, j'ai j'ai j'ai fait l'entretien, j'ai été prise, heu et tu vois, heu, donc heu, l'entretien tout en mon CV d'agent de voyage et cetera, donc, heu, effectivement c'est pas totalement la même branche mais, heu, je j'ai dis que: «Voilà je suis j'ai envie d'apprendre, je suis motivée et cetera». Donc du coup, j'ai déposé ma démission. J'ai commencé mon nouveau taf, et puis, heu et puis heu, au bout de 4 mois en fait ils m'ont proposé une rupture conventionnelle
Mmh mh. OK.
hem, donc, heu, si tu veux on a eu une nouvelle direction et puis, heu, le nouveau directeur m'a convoquée en me proposant une rupture conventionnelle. Donc là, heu, moi je te cache pas que je m'en j'ai pas du tout vu venir le truc, tu vois? Je je me suis sentie complètement, heu, déboussolée à ce moment-là, heu, j'ai dit: «Mais» surtout que bah, en plus moi je suis toute seule avec mon fils donc heu, bah, tu sais tout a été remis en cause: «Mais comment je vais faire et cetera». Donc, j'ai commencé à stresser, heu, j'ai j'ai commencé à pleurer, heu, je suis sortie, et puis après, je suis ro j'ai redemandé un rendez-vous, heu, avec le, donc, le directeur général afin de lui expliquer un petit peu, heu, ma prise de poste, et cetera, les conditions parce que normale enfin notamment, j'avais pas eu de tuilage avec, heu, la personne, heu, qui me précédait. J'avais pas eu de de période de passation. Donc, j'ai v j'ai vraiment été sur ma prise de poste seule et a vraiment, heu, j'ai vraiment galéré à chercher les les informations et puis, hem, j'estime qu'on me propose une rupture mais tu sais, on m'a même pas j'ai pas eu d'avertissement avant j'ai pas eu de de petits points pour me dire attention, heu, s tu sais attention sur, heu, sur telle ou telle chose. Tu es pas au top, il faut je sais pas s'améliorer ou chercher des solutions tu vois?
Ouais, bien sûr. Mmh mh. Oui. Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que, heu, c'est c'est quand même assez surprenant, hein, heu, donc qu’ils te proposent une rupture conventionnelle après, heu, seulement 4 mois, heu, d'embauche. Donc, heu, si, heu, je comprends bien donc d'abord dans un 1er temps, heu, tu avais fait un petit peu le le tour, hein, de ton 1er, heu, travail dont tu m'as parlé dans la grande distribution. Tu as décidé donc de de partir sur une nouvelle, heu, aventure, hein, ce qui ce qui est une très bonne chose, hein. Heu, tu as décidé de t'écouter, de de te lancer de nouveaux défis hein, donc c'est c'est super. Et derrière, heu, du coup, après, heu, bah, 4 mois, heu, de de travail, sans justification puisqu'ils t'ont pas convoquée, voilà, au préalable pour t'expliquer un petit peu les motifs de de cette, heu, rupture conventionnelle. C'est donc surprenant. Est-ce que tu en tu en as su un peu plus là-dessus? Est-ce que tu as compris un peu pourquoi ils t'avaient, heu, proposé ça?
Don Ouais. Oui. Oui. Ouais. Voilà. Et ben, mmh, du coup, oui, heu, alors donc l'après-midi j'ai j'ai essayé de d'avoir un rendez-vous avec lui pour discuter donc, je lui ai expliqué mon point de vue. Je lui ai demandé d'essayer de me former et heu, de me laisser, heu, 2-3 mois de plus et que si vraiment dans 2-3 mois la situation n'a pas évolué en bien, ben OK, on pourra, heu, voir, heu, mais sauf que quand je lui ai proposé ça, j'ai bien vu qu'il était déjà là: «Ah, mais vous êtes pas faite pour l'administratif, c'est pas la peine, heu, non!» donc heu, là, j'ai j'ai heu, tu sais, je me suis sentie un petit peu, hem, pas rejetée, mais un petit peu, heu
D'accord.
s un peu, heu, dévalorisée, voilà. Et c'est exactement le mot. Donc heu, bah voilà, moi, j'é j'étais un peu triste. Et du coup, hem
Ouais, bien sûr.
Surtout que j'estime que j'ai fait mon travail vraiment, heu, alors pas à la perfection, j'ai fait plein d'erreurs et ça je les reconnais il y a pas de souci, des petites boulettes en soi non plus il y a pas j'ai tué personne non plus, tu vois? Mais, heu, mais, heu, je me dis: «Heu, j'ai j'ai réss une réelle envie de de d'avancer de de de d'avoir de nouvelles compétences et d'y arriver». Mais voilà, j'ai vu que je parlais un petit peu à un mur et donc heu, du coup, j'ai je me suis dit: «OK bah, je vais accepter la rupture conventionnelle» parce que moi, je j'ai vraiment le le sentiment de rester à un endroit où, heu, on ne veut pas de moi et ça ça ça m'est insupportable, tu vois?
Ouais. Mmh mh, bien sûr. OK. Ouais, bien sûr, c'est tout à fait, hein, compréhensible, hein, heu, d'autant plus que visiblement, ils t'ont pas donné, heu, de de raisons, hein, heu, qui expliqueraient concrètement pourquoi ils veulent se séparer de toi. Heu, peut-être, heu, parfois, il y a des raisons qui nous échappent, hein, heu, la société a a besoin peut-être heu, ils ont des directives, heu, i ils veulent se séparer de d'un certain nombre, heu, d'effectifs et et malheureusement toi qui étais nouvelle, bah, tu as été, heu, sélectionnée parmi ceux qui qui doivent partir, hein, peut-être qu'il y a des stratégies comme ça derrière que qu'ils veulent pas partager et et dont les personnes ne savent pas. Heu
Non. Mmh. Ouais, après je je sais pas trop. En discutant avec mes collègues elles me disent qu'e que mmh parce que si tu veux, le directeur qui a m'a proposé la rupture, ça faisait 2 semaines qu'il était arrivé dans l'entreprise
OK, OK.
donc heu, c'était pas mon ancien directeur que j'ai eu pendant les 3 premiers mois, tu vois? C'était vraiment le nouveau. Et du coup, heu, on a estimé, enfin on suppose, hein, mais bon, on verra, heu, par la suite, qui souhaite mettre quelqu'un d'autre en fait à ma place, tu vois?
OK, ouais. Bien sûr, ouais, et c'est, mmh c'est vrai que c'est quand même, heu est-ce que l'en l'entreprise, ouais, a une organisation un peu instable en ce moment? Puisque tu me dis qu'il y a eu des changements de postes même, heu, voilà, heu, ton manager, heu, a changé, heu enfin, avait changé régul récemment. Heu, derrière, toi, heu, ça te voilà, ça te plonge dans une situation du coup, un petit peu, in incertaine, en fait, en plus, tu me disais que tu tu avais un enfin que tu as un enfant, c'est ça?
Ah mais Complètement. Oui, tout à fait.
Heu, donc heu, j'imagine que ça doit pas être facile, hein, de de faire face à une nouvelle comme ça qui qui est, en plus, hem, ben, qui arrive de manière assez soudaine, donc hem, toi, comment tu tu l'as vécu un peu? Comment tu as tu as fait pour rebondir, heu, par rapport à ça?
Oui. Et ben, du coup, heu donc heu, le l'entretien que j'ai eu avec lui m'a vraiment montré que je parlais à un mur et qu'en fait, il avait déjà pris sa décision et que, quoi que je dise parce que pour moi, il a pas cherché une solution, moi, je pense q que bon, bah, tu arrives s'il avait été sincère, il il il serait arrivé, donc, dans mon entreprise, il voit si toutefois, bah, que je suis pas compétente sur telle ou telle chose. Il aurait pu avoir un entretien avec moi, me dire: «Écoutez, heu heu, j'ai vu que sur telle ou telle tâche, c'est pas top», bah heu, soit enfin, soit trouver une solution avec moi pour, heu, m'améliorer, soit me dire que si je m'améliore pas, heu, ça posera souci, tu vois? Donc heu, je me suis dit que non, il é il était quand même complètement fermé à à la discussion, puisque sa son seul mot a été, heu, bah, «rupture conventionnelle», donc, quand j'ai compris ça, heu, et ben, j'ai pris la nuit déjà pour, heu, réfléchir et m et prendre du recul, et puis, dès le lendemain matin, je me suis dit: «OK, je signe la convention la rupture conventionnelle et heu, et moi, j'avance parce que j'ai pas envie de perdre mon temps». Puisque je pars du principe que si le directeur général souhaite, heu, ne plus te voir dans les locaux, je me suis dit: «Il va me faire, entre guillemets, "la guerre" pour, heu, que je sois plus là au bout d'un moment», donc je me dis soit j'avais s pour moi, à ce moment-là, j'avais 2 options, soit de lui faire «la guerre», entre guillemets, et dans ce cas-là, heu, venir tous les jours au travail, heu, pour critiquer, pour être pas bien pour, heu, pas avoir envie de faire les tâches et cetera, mais ça, ça me ressemble pas franchement ou soit, heu
Ouais. Bien sûr, ouais. Ouais. Je Mmh mh. Ouais. Tout à fait, ouais. Mmh, non, mais écoute, hein, c'est vrai que, en tout c en tout cas, la manière dont tu as géré la situation semble, heu, très intéressante. Puisque, heu, tu as réussi à faire preuve finalement de de sagesse, hein! Heu heu, bon, heu, visiblement l'entreprise, heu, a décidé de manière définitive avant même de t'en parler de de se séparer de toi, donc de toute manière, comme tu l'as bien dit, tu te retrouves à un mur, il y a pas de négociation possi
C'est ça. Ouais, complètement.
ible derrière, heu, si tu on va dire, insiste, heu si tu insistes, ça risque effectivement de de de pas être quelque chose de de très positif ou de très productif par la suite, donc tu as décidé de d'en rester là et c'est plutôt une bonne chose. Heu, derrière, ce qui ce qui importe, c'est comment, heu toi, les stratégies que tu mets en place pour derrière, heu, voilà, continuer d'avancer, comme tu dis, hein, heu, on on voit que, comme tu me le dis, tu as tout de suite décidé de rebondir, donc c'est c'est vachement bien ça, en tout cas. Comment tu tu t'y prends alors, concrètement?
Mmh. C'est clair. Ouais. Et ben, du coup, j'ai re remis mon CV à jour. Heu, j'ai, heu et j'ai commencé à regarder toutes les annonces et cetera et heu et bah et envoyer des CV, mais sur des annonces vraiment ciblées qui je me auxquelles je v pourrais vraiment matcher, tu vois? Pas, heu, à j'ai pas j'ai vraiment ciblé mes annonces vraiment sur celles qui, je pense, me ressemblent mieux et du coup, heu, bon, bah, j'ai un entretien, heu, demain, donc on verra ce que ça donne, en espérant que ce soit positif ou pas, enfin, voilà, mais en tout cas, hem, je me sens déjà pa et pourtant, c'est très récent, hein, ce que je te raconte, mais je me sens déjà passer à autre chose. Parce que dans ma tête je sais pas, dès que j'ai vu que je parlais à un mur, je sais pas, ça a fait un déclic dans ma tête, en me disant: «Écoute, avance, continue, là là là tu as tu auras plus rien à à prendre de positif, continue, heu, ton chemin», donc du coup là, j'ai tout de suite, hem donc j'ai signé, après, la rupture conventionnelle et j'ai tout de suite, heu enfin postulé. Après pour l'instant, j'ai rien de concret, mais je me dis: «Ca finira par arriver à un moment donné», tu vois?
OK. D'accord. Très bien. Mmh mh. Mmh mh. OK. Ouais, bien sûr, en tout cas, c'est super, hein, ta réaction, c'est vraiment, heu, ben, celle d'une battante, hein, tu es très déterminée, tu as tout de suite r mis des choses en place, heu, pour, ben, rebondir face à la situation, heu, que tu, malheureusement, ne ne maîtrises pas, hein, qui n'est pas, heu qui n'est pas de ton propre ressort donc, heu, c'est c'est vraiment, hem, ben, remarquable de ta part. Tu es, heu tu fais preuve de, voilà, de de résilience aussi, hein, heu, tu es capable de de digérer une mauvaise nouvelle, de rebondir dess heu, dessus, heu, directement. Tu, heu, mets les choses en place, tu fais tes CV, tu les envoies à des des offres, heu, très ciblées pour, heu, voilà, essayer de de trouver un travail qui, ce coup-ci, heu, voilà te gardera et qui te conviendra, heu, aussi pour toi donc heu, avec tout ce que tu mets en place, heu, pour l'instant, heu, c'est c'est fort probable que tu trouves, heu, chaussure à ton pied, comme tu dis, et que la prochaine fois, ça se passe mieux, alors.
Ouais. C'est ça. Mmh mh. Merci. Oui. J'espère. Ouais, j'espère, en tout cas, heu, je crois vraiment au karma, donc je me dis forcément ça à un moment donné, ça marchera et pourvu que je tombe, heu, voilà, mieux la prochaine fois et que tout se passe bien et que j'ai plein de choses à apprendre, mais je te remercie, ton écoute, vraiment, ça m'a fait du bien de de vider mon sac et merci beaucoup pour tes conseils.
Écoute, je t'en prie, en tout cas, heu, moi, j'ai parfaitement confiance, heu, dans toutes les actions que tu mets en place, heu, et tu as l'air, heu, voilà, très, heu très préparée, hein, heu, à faire face à à, en tout cas, à la recherche d'emploi et puis, derrière, un nouvel emploi donc heu, je te souhaite très bonne continuation.
Merci beaucoup.